Oh. Heeh.
Heeh, saya masih harus fokus di cari beras. <chuckles> Adapun si saat-saat di luar itu, ya, saya benar-benar pakai untuk keluarga, buat buat peluk anak lah bahasanya gitu ya, manjain keluarga lah gitu. Soalnya, kadang-kadang aduh.
<chuckles> Iya iya. Hmm. Benar benar.
Kebenaran, kebetulan kebetulan kita nih, di bidang pekerjaan yang memang, apa ya, bahasanya ya, mengharuskan untuk
Hmm. Memang, mengharuskan oke.
Hmm. Mengharuskan untuk harus harus stand by, betul, harus harus harus sedia terus, harus bersedia. Enggak pun kita turun ke lapangan, tapi kita harus bisa dihubungi, eee, 24x7 lah ibaratnya gitu. Hmm, nggak nggak harus turun, nggak harus turun tapi, eee, ceritanya 24x7 itu kan di udah nggak ada cerita nafasnya kan, hari libur pun kita harus bisa dihubungi gitu.
Standby ya mungkin? Oh ya. Hmm. Waduh. <chuckles> Hmm? Benar. Iya.
Meskipun kita cuman, eee, konfirmasi ataupun memvalidasi, eee, tindakan-tindakan yang dibuat oleh anggota tim. Tapi, mereka itu nggak akan berbuat apa-apa kalau belum kita bilang iya, heeh, blo a ya bisalah bilang gitu, belum acc.
Mmm. Oke. Mhm, belum acc ya? Jadi emang harus kayak siap, eee, pas hari, apa ya, libur hari raya atau hari besar-besar gitu emang harus siap juga ya? Oke, nggak ada cerita.
Hmm hmm, <clicks tongue> e nggak ada cerita nggak ada cerita, apa, enggak ada cerita bisa matiin, eee, komunikasi. E kalau untuk untuk hadir nggak nggak harus hadir, tapi komunikasi harus nggak nggak boleh putus. Itu yang bikin repot kadang-kadang kan, kadang-kadang kita nih, ya lagi sama anak, lah ya kan lagi canda tawa sama anak-anak, kadang-kadang ya kan. Nah itu itu nggak bisa nggak tuh, nggak bisa nggak. Hmm, harus harus harus.
Hmm. Oh, ya ya. Nggak harus hadir. Hmm, iya sih. Hmm. <chuckles> Iya. <laughs> Waduh, harus ya, saat itu juga harus kayak ada komunikasi dan, eee, mungkin acc juga ya untuk, eee, bawahan Masnya mungkin ya?

Oke, berarti kita harus kayak apa ya, <sucks teeth> mmm, komunikasi itu sangat penting ya Mas jadi kita gak boleh, mungkin apa ya, eee, istilahnya kita harus ngomong teruslah untuk sama keluarga ya mungkin.
Mhm. Iya.
Mhm, jadi mungkin kita heeh.
Soalnya gini gini gini Mas gini Mas gini Mas, kalau misalnya
Oke oke.
di rumah itu kan, jatuhnya sebetulnya, kita itu haknya mereka kan?
Mmm, ya sih menurut hak hak hak keluarga ya.
Heeh, saya saya nih mmm, saya ini haknya istri saya istri saya ju anak-anak juga
<chuckles> Iya.
eee, hak ayahnya istri pun ini hak suaminya gitu kan. Kalau di kantor oh iya saya ini hak haknya bos boslah gitu ya atau atasan kita gitu kan mhm, haknya dia mau di gimana juga mau disuruh nyemplung ke sumur ya memang itu kerjaannya lah ibaratnya ibaratnya. Ya siapa juga yang mau nyemplung ke sumur Mas? Cuman maksudnya, kayak begitulah gitu. Cuman kalau udah di rumah kan, ya ya memang memang haknya haknya istri, haknya anak, kadang-kadang, ya itu kan kita, melanggar hak mereka juga kan sebetulnya sebetulnya kalau kita kalau kita, eee, apa selami ke situ itu kan. Cuman ya ya komunikasi ya gimana ya, ya kan. Istri juga kadang-kadang yah, gimana apa ya gimana? Mau gimana? Sekarang mau gimana? Sekarang mau gimana? Kalau bisa bisa saya itu yang yang jelas gitu maksudnya jelas tuh, eee, kalau misalnya, hari-hari off ya off gitu kan bisa ya tapi ya mmm, bisa bisa seperti itu tapi jatuhnya ya saya di lapangan dan itu kan, istri kan min minta gimana caranya jangan jangan di lapangan lagilah kita udah udah lamalah di lapangan tuh udah udah aduh udah nggak aja tumbuh akar kita di di di lapangan gitu kan, mmm, minimal kita ditariklah ke kantor gitu kan bahasanya seperti itulah. Ya kalau di kantor ya ya ininya apa namanya, <tsk> <sucks teeth> eee, kendalanya ya seperti itu mhm, enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa, apa ditinggalin gitu. Mhm, gak ada jadwal pasti, gitu.
Mmm. <chuckles> Loh as heeh, atasan kita. <laughs> Iya. Bener. Mmm. Oh, bener sih. Mhm. Mhm. <chuckles> <chuckles> Bener bener. Oke. Iya, pengennya kayak gitu ya mungkin ya. Oh, iya sih. <chuckles> <laughs> Iya iya. Mmm. Jadwalannya? Oh, kendalanya? Oh oh, gitu. Gak bisa, tinggalin ya jadi gak ada jadwal pasti ya mungkin ya. Oke. Nah, kalo Masnya itu pernah ngerasa ini gak sih kayak, mungkin bingung terus, apa ya kayak, eee, mau pilih yang mana milih keluarga dulu atau mungkin kerjaan dulu gitu, Masnya tuh pernah kayak gitu gak? Kalau pernah gimana Mas cara Masnya memilih, eee, yang menjadi prioritasnya gitu.

Hmm, kal itu kalau untuk saya pribadi kalau untuk saya pribadi seperti itu.
Oke.
Gitu, Mas.
Oke. Berarti, eee, kalau Mas untuk Masnya sendiri prioritasnya lebih ke bawahan karena mungkin mereka yang, eee, bekerja langsung lah ya mungkin ya?
Yang di bawah. Betul sekali, betul betul betul.
Buk eee, bukan cuma, apa ya, mengawasi kayak yang atasan kan cuma mengawasi mungkin ya. Jadi kapan pun bisa disampaikan gitu ya?
Mhm. Iya, maksudnya gini loh kalau misalnya ini kan bukan ses urgensinya urgensinya tuh enggak yang, ya paling juga <sighs> ini gimana progresnya, udah sampai mana, eee, kalau misal apapun juga, eee, ini ada yang kendala di mana kalaupun ada kendala sebetulnya dia juga, "Oh ya udah kamu yang beresin." Kan intinya ke situ-situ juga ujungnya. <laughs> Sa dia bilang, kalau pun ada kendala juga, ya udah beresin kan gitu jatuhnya, Mas. Jadi ya tadi, ya lebih penting yang, eee, yang inilah ya yang di bawah kita. Karena gini, kan ada ng kadang-kadang ada orang baru gitu kan, ada anak-anak yang baru atau misalnya dari beda divisi gitu kan belum terlalu enggak, belum megang lah bahasanya belum kepegang gitu kan, eee, mmm, kita yang orang la betul, kita yang orang lama yang harus agak harus agak, apa ya, ngayomin mungkin ya bahasanya ya, heeh, ya seperti itulah kurang lebihnya, Mas.
Mmm, gitu. Mhm. Mhm. <laughs> Iya iya. Bener bener. <laughs> Oh iya. Bener. Mhm, kerjaannya belum berpengal apa, agak belum ini berpengalaman ya? Oke. Bener bener. Iya iya. Oke, memang jadi, apa ya, dunia kerja sama kehidupan pribadi tuh, eee, ani ya kayak harus seimbang juga ya mungkin ini Masnya ya?
Harus seimbang, idealnya idealnya harus seimbang, idealnya, heeh. gitu.
Heeh, iya iya. Oke, mungkin kali ini udahan dulu ya, Mas, ya. Aku ada kerjaan juga nih yang mendadak juga, heeh. Makasih ya Mas udah cerita banyak banget, makasih udah terbuka sama aku juga. Iya Mas.
Oh yah oh yah. Ya silakan silakan silahkan, dilanjut lanjut. Oh ya sama-sama sama-sama sama-sama, semoga kita ada ada manfaatnya kita cerita-cerita kayak gini lah.
Oke pasti ada sih. <chuckles> Oke, makasih ya, Mas, ya.
Oke oke oke oke oke, Mas. Ya ya ya. Ketemu lagi Mas nanti Mas kapan-kapan.